Je passe l'apéro là-bas, quoi. Tu sais, tu prends un tu prends un petit truc de tapas, une bonne bière fraîche, là. Que je connais pas pour le coup, je teste une bière que je connais pas et voilà.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais c'est ça, c'est ça, super, bah ouais, moi j'a heu, j'adore les tapas, hein. Je trouve que les tapas en en buvant un petit verre, ça passe super bien.
Donc, heu Ouais, exactement.
Mmh mh. Ouais je suis assez d'accord. Oui, bah, en général
Et je me ba <chuckles> et je me barre avant qu'il y ait le concert, parce qu'ils font des concerts du coup, aussi.
Ah ouais, <chuckles> avant que ça soit le bordel.
Et du coup à c'est ça à 21:00 jusqu'à 23:00, normalement, justement, il y a un concert, donc je me barre à 21:00, tu sais. <chuckles> Je vais dans un vrai restaurant après où il y a pas de où il y a pas de musique.
Mmh mh. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais, ben, c'est ça, hein. Et heu, moi ça serait plutôt, bah, j'en ai un en tête là où je vais souvent, heu, d'ailleurs quand on sort, on va là-bas. C'est pas très loin du bord de mer. Hem, c'est pas très loin du bord de mer, c'est il y a un côté à l'intérieur, côté extérieur, petit avec une petite terrasse sympa, une petite musique de fond. Là-bas, heu, tout ce qui est à boissons, bah, c'est super bon, c'est c'est réputé, donc il y a du monde qui passe par devant, il y a du monde aussi enfin, bah, du monde
OK, ouais. Oui, non mais voilà, il y a du passage, quoi.
heu, voilà, il y a du passage exactement. C'est pas bondé non plus voilà, c'est ça.
Ouais, ouais, non, c'est pas c'est pas non plus, heu voilà, c'est pas centre-ville, heu centre-ville un samedi après-midi, quoi, mais il y a quand même du monde, heu
Voilà. Voilà, il y a du passage, c'est sympa, c'est un bon cadre.
Ouais. Non mais c'est cool.
Et heu, non franchement, c'est super sympa et parfois aussi, ils font des petites choses à manger comme des tapas ou des petits, heu bah, des des petits sandwichs, tu sais, heu, croque-monsieur, et cetera.
Ouais. Ouais, ouais, non, mais après, heu, franchement je sais pas ce que pour le coup, en fin de journée, je sais pas ce que je ferais, tu sais, après le restaurant. J'étais en train de réfléchir.
Mmh mh. Mmh mh.